Ya aslında dediğim gibi ilk başta eee, bir yönlendirmeyle oldu ve ben hani iş analistliğinin ne demek olduğunu dahi bilmiyordum ama eşim beni, işte, gözlemleyip "Sen bu işi çok iyi yapabilirsin." eee, dediği için ben de, işte, merak ettim ve, hani, eee, bütün seçenekleri deneyip sonrasında dedim ki hani genetikten bir, eee, kariyer inşa edemiyorum. O zaman, eee, bir iş analistliği neymiş bir bakayım dedim ve internette yaptığım biraz araştırmalar sonucu gerçekten aslında bu işi de sevebileceğimi, eee, fark edip, işte, eşimin de yönlendirmesiyle bu, eee, kariyer değişikliğini yapmış oldum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.